Kalau kerjaan, eee, dari atasan dadakan sih sering ya, kan karena gini, atasan aku yang sekarang itu kan hobinya ngerokok ya. Nah dia itu selalu ngerokok itu di jam 3.00 sampai jam 4.00 sore. Nah tapi kalau menurut aku kayak perencanaan dia sih emang kurang sih, jadi kadang-kadang ada yang misalnya dia meeting besok sama, eee, apa, atasannya dia lagi di regional atau atasan dia di sesama lokal gitu ya, misalnya sesama dialah, se setingkatan dia di level lokal, itu tuh kadang-kadang baru dikasih tahu pas malem itu. Nah jadinya ya udah, karena biasanya aku udah pulang, biasanya dia cuman, eee, chat aja sih, "Mbak saya minta tolong nih, bikinin saya presentasi buat saya meeting," sama apa namanya, atasan dia gitu kan. Nah terus paling dia bilang contohnya, eee, misalnya yang dia harapkan atau ekspektasikan tuh kayak gini kayak gini kayak gini. Nah dia cuman chat aja atau dia telpon. Nah nanti berarti aku bikin dulu biasanya draft-nya terus habis itu nanti baru dia cek, eee, apa namanya, sebelum dia meeting pagi-pagi. Jadi biasanya aku entar datang pagi 7.30 nanti dia cek 1/2 jam-an lah, supaya dia bisa meeting di jam 8.00 biasanya gitu.
Mmm. Mhm. Ah, iya. Ah, iya. Berarti, eee, dari Kakaknya mungkin tadi kebawa atasannya itu sering merokok ya Kak, dan juga kurang dalam segi waktu persiapan, apalagi persiapan waktu meeting nih. Berarti kan itu udah sedikit jelas ya bahwa dia itu, eee, sedikit menunda-nunda dalam hal pekerjaan atau gimana tuh Kak?
Iya. Betul.